Ah. Iya sih, mmm, tentunya karena, mmm, tidak belum bisa menerima kenyataan lah ya Kak. Karena kan, eee, ini kejadian yang sangat sangat tidak diduga dan tidak diharapkan. Tapi mungkin selain Kakak nge-scroll handphone nih sebelum tidur, karena kan, eee, kayak Kakak bilang ngeleng ngelihat riwayat chat, dan lain-lain. Apakah Kakak juga ada konsumsi kafein atau kopi gitu Kak?
Iya, betul Kak. Oke. Nah, kalau kopi, ini juga Kak. Bahkan sebelum putus ya memang, aku tuh kayak, mmm, suka banget ya sama kopi, kayak candu lah gitu, Kak, mungkin ya. Sehari itu sampai 3 kali. Jadi, mmm, pagi, kem pagian untuk memulai hari, terus agak sore dikit, aku ngopi lagi nih. Kemudian malam nih Kak, sekitar jam 7.00, jam 8.00, udah udah, eee, makan malam tuh, aku juga konsumsi kafein nih Kak, yang ya terutama dari kopi ya gitu, tapi kadang matcha juga Kak, tapi paling banyak sih di kopi.
Ah, oke. Eee, oke.